Interesante. <laughs>
Sí. Pero sí, o sea, cuando cuando sue hacen la música, es música para para disco, para para te para discoteca, para para bailar techno, techno music, como si fue
Ujú. Y sí se puede confundir, o sea, si tipo no supieras, ¿no?, no supieras que cómo son sus instrumentos, cómo los han hecho, o sea, ¿sí podrías confundirlo con instrumentos así verdaderos? <gasps> Wao.
Total, es que al es que al principio, por eso yo dije, al principio, qué aburrido, otra vez, y cuando vi el videoclip yo dije: "¿Pero dónde está el sintetizador? Aquí no hay ningún cable, ¿de dónde está saliendo el sonido? el pau, pau." Y era hay un instrumento que ellos tienen que que lo lo se lo pegan a la boca, es como una ocarina, y ese es el instrumento que saca ese sonido: "Pau, pau, pa" Yo dije: "No puede ser, y esto es al ci orgánico, cien por ciento orgánico". Y ya, ah, después conocí un muchacho esquimal y me dijo: "Sí, es un instrumento tradicional de nosotros".
<chuckles> Ya. Ajá. Ajá. Okey. <laughs> Ajá. Oh, mira.
De de la época de de la última glaciación para acá.
<laughs> Guau. Oye, y después de ver todos estos videos, ¿no? ¿Te no te ha dado las ganas a ti de construirte tu propio instrumento?
Bueno, lo que pasa es que yo la tapa de la del inodoro sí lo necesito, entonces, no voy a no voy a desarmar mi inodoro, pero pero por ahí se está se me estaban ocurriendo algunas ideas para poder producir. Lo que pasa es
<laughs> <laughs> Mm, ¿qué te gustaría hacer? A ver, cuéntame, ¿y qué clase de música te gustaría hacer con ella?
Estaba tratando de ver si podía hacer algo con las teclas del del teclado, de la computadora. Que eso, claro, no es nada nuevo porque ya lo han hecho con la máquina de escribir, producir música con la máquina de escribir, eso ya lo hicieron. Pero pero con el teclado, porque claro, también hay distintas marcas de teclado, distintos tipos de teclado, y los clics de los mouse también suenan diferente. No todos los mouse suenan igual. Entonces, de repente, hacer una mezcla por ahí, que sea interesante, pero claro, eso, tengo que sentarme, agarrar un tecito sí, tranquilizarme, relajarme y dedicarme solamente a eso, y ahí está, pues, la la disyuntiva, que muchas veces no queda mucho tiempo. Pero pero se me estaba ocurriendo algo algo así.
Ah, okey. Ujú. Mm, no sabía. Ujú. Mm. Ya. Ujú. Hay que estudiarlo. Mm. Cierto, cierto.